देखिए, इस चीज़ से रिलेटेड मुझे एक समस्या लगती है ऑनलाइन क्लास में कि देखिए, मान लीजिए जो क्लास का लिंक है, अगर मान लीजिए मेरे पास अगर क्लास का लिंक है, तो मैं किसी भी बच्चे को वो, अन्य बच्चे को या किसी को भी भेज सकता हूँ और वो भी क्लास में आ सकता है। तो ये समस्या ऑनलाइन क्लास में अभी है, क्योंकि देखिए और मतलब मैंने ऐसा भी देखा है, देखिए, मैं आपको अपनी क्लास की बात बताऊँ। एक बार क्या हुआ था, हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे थे। तो एक बच्चा ने किसी को लिंक दे दिया होगा अपने दोस्त को या किसी से करवाया होगा। तो उसने क्या करा, एक अपने किसी दोस्त को लिंक दे दिया और वो अ, उसने उसे क्लास में जॉइन करा दिया और आके वो, देखिए, वहाँ पे फनी वीडियो चला रहा है क्लास में। तो बताइए, देखिए कितना माहौल पूरा बिगड़ जाता है, मतलब एक तरीके से। जी, तो बिल्कुल, तो उस दिन मतलब मैं ये कहूँगा, ऐसा और मतलब एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ है। और देखिए, ये समस्या मुझे और जगह भी लगती है कि मैं जैसे कोर्सेस जैसे यूट्यूब पे भी, देखिए, मान लीजिए कोई पढ़ा रहा है। देखिए, यूट्यूब में तो फ्री में पढ़ाते हैं सब। तो अगर यूट्यूब पे भी कोई पढ़ा रहा है, तो देखिए, मान लीजिए कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे ध्यान से, तो कुछ बच्चे ऐसे-वैसे आएँगे, जिनका मतलब कोई मतलब नहीं होगा, फिर भी वो मतलब फ़ालतू के कमेंट करेंगे वहाँ पे, टाइम पास करेंगे। तो देखिए, कहीं न कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी जाती है हर तरह से तो ये जी, तो ये ऑनलाइन क्लास में काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसानजनक बात है ये, और देखिए, इससे समय भी कहीं कभी न कभी प्रभाव पड़ता है कि समय भी व्यर्थ ही चला जाता है हमारा। तो अगर हम इस चीज़ पर नियंत्रण लगा दें और ऐसा कर दें कि मान लीजिए अगर मेरे पास लिंक आया है, क्लास का, तो मैं सिर्फ़ खुद ही जॉइन कर पाऊँगा या फिर एक ही बच्चा जॉइन कर पाएगा। उसके लिए यूनीक पासवर्ड अगर हम सब बच्चों को दे दें, तो कहीं न कहीं ये समस्या का समाधान भी हो जाएगा और फिर जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, फिर मेरे हिसाब से उनमें काफ़ी ज़्यादा और जो सुधार होने की जो संभावना है, वो बढ़ जाएगी और काफ़ी अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे।
क्या? हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। हाँ। हाँ। अच्छा। ओह हो! गंदी बात है, बहुत बुरी बात है ये तो। वाक़ई बहुत बुरी बात है। हुँ, हुँ। अच्छा, कहाँ? हाँ। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, सही बात है। देखिए, दूसरों का भी ध्यान भटक जाता है ऐसे में। बिल्कुल। ये तो है, दे हुँ। जी।

जी देखिए, जो आपने पूछी है ये बातें गुणवत्ता की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए कुछ चीज़ें तो मैं ये कहूँगा कि जो ऑनलाइन क्लास में जितनी अच्छी तरीके से समझाई जा सकती है, वो ऑफलाइन क्लास में कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि देखिए मान लीजिए जी, देखिए मान लीजिए एक बायोलॉजी की क्लास है और उसमें जो हमारा जो हमारे टीचर हैं अगर उन्हें मान लीजिए कोई डायग्राम दिखाना है थ्री डी शेप में। तो देखिए फिजिकल क्लास में अगर हम गए हुए हैं, ऑफलाइन क्लास में तो वो टीचर कैसे दिखा दिखा पाएगा वो असंभव है। लेकिन जो ऑनलाइन क्लास है, उसमें वो कहीं न कहीं वो वीडियो चला सकते हैं, उस थ्री डी उसकी किसी भी वेबसाइट पे जाके उसका लाइव डेमो दिखा सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी के साथ जो कांसेप्ट है और जो चीज़ें बताना चाह रहे हैं, जो हमें बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, वो कितनी आसानी से सबके मन में अंदर जो मतलब ध्यान है वो अच्छे से ग्रैब कर लेगा हर बच्चा। तो देखिए, दूसरी चीज़ है देखिये इसमें एक समस्या मुझे ये लगती है जो ऑनलाइन क्लास के लिए आपने पूछी कि जो मतलब जो गुणवत्ताओं में इसकी नहीं आती, वो ये है कि देखिए जो लैब का काम होता है, जिसमें हमें एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, वो हम ऑनलाइन क्लासेस से नहीं कर पाएँगे क्योंकि देखिए मान लीजिये आपको कोई केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसके लिए हमें खुद ही जाके मतलब लैब में जाना पड़ेगा, रीडिंग लेनी पड़ेगी और खुद करना पड़ेगा तभी हमें आएगा। तो ऑनलाइन क्लास में ये नहीं हम कर सकते, देखिये मैं आपको बताऊँ कि मैं मैंने जो 12वीं क्लास पास करी है वो कोरोना काल में ही करी है। तो कहीं न कहीं तो बिल्कुल जी, तो कहीं न कहीं जो हमारी जो वैसी पढ़ाई थी जो मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो तो सब सही चली थ्योरेटिकल तो गणित भी काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन जो हमारी लैब थी जैसे फिजिक्स की लैब थी और केमिस्ट्री की लैब थी। तो देखिए उसमें जो एक्सपेरिमेंट हमें खुद परफॉर्म करने थे, वो कहीं न कहीं हम उससे वंचित रह गए और हमें आज तक भी मतलब उनका ज्ञान नहीं हो पाया। तो ये चीज़ कहीं न कहीं देखिए
हाँ। ऐसा? हुँ। अच्छा। हुँ। बिल्कुल। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, काफ़ी अच्छी बात है। जी, क्या? हाँ, हाँ। अच्छा। हुँ। ये तो है देखिए। ओह! ऐसा? हुँ, हुँ। हुँ। ये तो है, देखिए। हुँ, ये तो खैर अफ़सोस की ही बात है हाँ, ये तो अफ़सोस की बात है। चलिए आपने तो कहा कि काफ़ी अच्छा है वैसे ऑनलाइन पढ़ाओ का पढ़ाई का जो अनुभव है आपका और गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन यहाँ देखिए अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि अ, ऐसी कोई बात जो आपको महसूस होती है कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई के अंदर और ज़्यादा हो जाए, तो ये ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो और ज़्यादा बेहतर बन सकती है?
जी, हालाँकि देखिये ऐसा नहीं हुआ कि जी।